Hallo und guten Tag, an dich. Wie geht's heute?
Ja, Mahlzeit, freut mich, äh, dich zu hören. Ähm, ich kann nicht klagen. Wir haben ja Freitag, das Wochenende beginnt und ja, Wetter ist auch gut. Also, bei mir ist alles gut und ich hoffe, bei dir sieht's genauso aus.
Ja. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Genau, das Wochenende ist vor uns, und, ähm äh, da freue ich mich schon drauf. Sag mal
Ja.
arbeitest du viel?
Äh ja, für die vorgeschriebene Arbeitszeit muss ich natürlich arbeiten. <chuckles>
Mhm. Und hast du denn d fühlst du dich, als wenn du n 'ne gute Balance hast zwischen Arbeit und Privatleben oder ist eines ist Arbeit mehr oder wie ist das da bei dir?
Hm, na ja, man man man geht ja in in der Regel, äh, 8 Stunden arbeiten, sage ich mal und das im im Durchschnitt halt 5 Tage die Woche. Ähm
Mhm.
Natürlich muss man 'n bisschen darauf achten, ne, dass man zum Beispiel jetzt nicht nur nach der Arbeit nur nach Hause geht und dann auf der Couch irgendwie rumgammelt oder so. Deswegen denke ich, ist da 'ne Balance schon sehr wichtig. Und ja, ich versuche es halt einfach mit äh, mit 'n bisschen Sport ab und zu, oder mir 'ne Ruhephase zu gönnen, dass ich dann einfach nur im Wald spazieren gehe. Ja, oder was was ganz wichtig ist, finde ich auch einfach, äh, ja, Zeit mit der Familie oder auch halt mit Freunden zu zu verbringen, um einfach, ja, den Stress und die Arbeit zu vergessen.
Ja. Ja. Ja, ja.
Mhm.
Ne, das verstehe ich. Also, äh, bei mir ist es jetzt besser geworden, da war mal 'ne Phase so in meinem Leben, lange Phase, wo ich, ähm, hm, fast nur gearbeitet habe. Weißt du? Also
Okay.
ähm, alleine zur Arbeit hinzufahren, das war 100 Meilen und zurückfahren 100. Also m morgens musste ich dann
Oha.
ja, da war nicht so viel Verkehr, vielleicht in 1 1/2 Stunden, aber nachmittags war's 3 bis 4 und dann
Boah, da ist ja richtig viel Zeit drauf gegangen.
ja, ja. Und dann das war auch nicht gesund, weißt du? Dann habe ich, ähm, als die Pandemie, ähm, gekommen ist und der Job vorbei war, äh, dann habe ich gemerkt, wie ungesund das war, weißt du?
Ja. Darf ich fragen, was das für 'n Job war?
Ja, ja, ich war ähm, ich lebe hier bei Los Angeles und das war 'n Job bei Qantas Airways, die australische Airline.
Okay. Ah, okay.
Ähm, da war ich VP of IT für die von, äh, Kanada bis Chile und da bin ich meistens gereist oder täglich da ins Büro gefahren, was immer. Und, ähm
Oha. Okay. Also auch v viel gereist, äh, hin und her und
Ja.
und viel he im Hotel gelebt und ja.
Ja. Genau. Also es war w war sehr lukrativ, kann man kann man sich nicht beschweren.
War okay. Mhm.
Aber, ähm, nach so vielen Jahren, weißt du, da kann man einfach nicht mehr. Und dann äh muss man sagen: „Ja, ich habe vielleicht Geld, aber ich habe keine Gesundheit und und ohne Gesundheit ist Geld nichts wert.“ Weißt du? Und
Ja, d das das ist richtig, das stimmt. Das das musste ich leider auch lernen und, äh, leider auch durch nicht so schöne Dinge, die passiert sind im im Familien und und Freundeskreis, aber
Ja.
ja, manchmal braucht man halt so 'n „Schuss vom Bug“ oder wie man das so nennt, ne?
Genau, 'n Tritt in den Hintern, damit man wirklich, ähm, versteht. Ey, es ist nicht, dass ich das vorher nicht verstanden habe, weißt du. Aber man muss eben dran erinnert werden und, ähm
Ja. Ja manchmal aufm halben Weg, ne?
ja. Ja, genau. Genau, weißt du. Und jetzt arbeite ich von zu Hause und, ähm, hm, kein Autofahren, kein Stress. Ich arbeite, wenn ich will, wann ich will. Und, ähm, das tut mir gut, weißt du. Aber auf der anderen Seite, nachdem der Job vorbei war, war ich, ähm, hm, für so 'n gutes Jahr zu Hause, habe nichts gemacht. Ich wollte sozusagen in die Rente gehen. Ähm, aber das hat mir weißt du nichts zu machen, ist g ist ist auch nicht so mein Ding. Und darum
Ja. Okay. Ja. Ne, das kann ich auch verstehen. Also, man muss schon irgendwie so 'ne sinnvolle Aufgabe für sich selber irgendwie haben, dass man noch irgendwie das Gefühl hat glaube ich
habe ich
ja gebraucht zu werden oder, äh, dass man 'ne Beschäftigung hat oder irgendwas nachgeht, was man gerne tut. Ja, das denke ich schon.
Mhm. Ja, also weißt du, wie gesagt, die Balance ist ist wichtig. Wenn du zu viel arbeitest, das ist nicht gut. Aber was viele Leute nicht verstehen, ist, wenn du überhaupt nichts zu tun hast, wo die wo d äh, du dich nach sehnst, wenn du zu viel Arbeit hast, auch wenn ich überhaupt nichts machen könnte, das wäre gut. Aber dann machst du überhaupt nichts und dann siehst du, dass dass alles auch nicht okay ist, weißt du. Also, in
Mhm. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, du bist dann irgendwie gelangweilt und unzufrieden irgendwie, ne, wenn du gar nichts machst. Also ja, kann ich gut
Ja, weißt du, ich habe mir ich habe 'n paar Hobbys und mache 'n paar Dinge, aber das wird dann auch alt, weißt du? Und dann muss man ja, muss man irgendwie mehr machen.
Ja, okay, aber Hobbys sind da eigentlich auch, äh, 'n 'n gutes Ding, um 'ne Balance zwischen dem Arbeitsstress und und Privatleben irgendwie so herzustellen. Hobbys sind ja eigentlich Dinge, die man gerne macht und die einem ja auch v
Mhm.
eigentlich viel zurückgeben so, ne? An Freude oder oder in irgend 'nem guten Gefühl.
Ja ja, klar. Aber wenn man, weißt du, seinen Tag verbringt, seine die meisten Ta äh, Zeit des Tages verbringt, seine Hobbys zu machen, ja, für den 1. Monat oder 2 ist das macht das viel Spaß, aber dann denkt man sich auch: „Okay, jetzt brauche ich was anderes.“ Weißt du? Und, ähm
Mhm. Ach so meint du das. Also w es wird dann auch einfach zu monoton, ja?
Ja. Ja, genau. Äh äh, aber ich ich hab so 3, 4 Hobbys, aber, äh, ja, das wurde dann auch nicht das war dann auch nicht okay nach nach 'n paar Monaten, weißt du. Das war ja, und dann auch sieht man, weißt du, wir ha haben dieses Haus neu gekauft vor 16 Jahren und jetzt gibt's hier viel, ähm, zu erneuern und so, und das ist auch nicht billig. Und dann habe ich auch gedacht, weißt du: „Warum denn aus den Erspart äh, aus dem Ersparten nehmen? Ähm, wenn's wenn ich sowieso nichts zu tun habe, kann ich 'n bisschen Geld verdienen und“
Ja. Ja, richtig.
„damit die Projekte bezahlen.“ Weißt du?
Ja, ist eine gute Einstellung. Ist doch vernünftig, also hätte i hä hätte ich oder würde ich genauso machen.
Ja, ja. Und, weißt du, auch da denn bisschen Selbstarbeit reinmachen muss man andere Leute nicht bezahlen. Und, ähm
Irgendwann. wenn man handwerklich 'n bisschen geschickt ist, dann auf jeden Fall. Wenn man natürlich 2 linke Hände hat, soll man vielleicht besser <chuckles> sein lassen. <chuckles>
Ja, weißt du, pf dass dass du dass du sagst, ähm man muss ja wissen, was man kann und was man nicht kann, okay? Ähm, zum Beispiel, Sachen mit Strom. Ne, das fass ich nicht an. Ähm
Ja, genau. Ja, ich auch. Äh, ge da gehe ich gar nicht dran. Ich habe zum Glück 'n guten Kumpel, der Elektromeister ist, den rufe ich sofort immer an, wenn irgendwas ist. Das ist schon immer gut, 'ne hinter 'ne Hinterhand zu haben
weil da gehe ich auch nicht dran.
Ach, ja. Aber, ja, weißt du, mit mit Strom so, mm, rum hanteln, das ist einfach zu gefährlich. Ich bin schon habe mir schon 'n paarmal 'n ordentlichen Schlag geholt, weißt du, und da, ähm ja, das ist nicht ist nicht so mein Ding. Ist nicht macht nicht so viel Spaß. Und
Okay. Ne, m man man muss das Schicksal nicht herausfordern, ne? <chuckles>
Ne, das kann ich dir sagen, du. Das kann ich dir sagen, das da habe ich schon mal 'n paar Dinge gehabt, wo's knapp geworden war, ja. Desto älter ich werde, weißt du, desto, ähm, vorsichtiger werde ich, ob's mit der Balance mit Sachen ist, arbeiten, nicht arbeiten, zu viel essen, nicht zu viel essen
Ja. Ja, absolut. Mhm.
zu viel Sport, nicht zu viel Sport. Weißt du, was immer du denken kannst, ich, äh, m m, hm ja, ich versuche so in der Mitte zu sein, weißt du, damit
Ja, die Waage halt. Ja, ist ist ja eigentlich auch richtig, ne, weil alles, was man im Überschuss konsumiert oder tut, ist ja eigentlich meistens nicht äh, gesundheitsförderlich, ne?
Ne, ne. Sag mal, dein Arbeitgeber, macht der denn genug um, ähm, deine Work-Life-Balance da okay zu machen oder ist dem das egal?
Also, ja. Ach was. Das ist das ist 'n Thema, du. Mit dem, was du gerade sagtest, mit der mit wenn die schon Work Life Balance hören, dann, äh dann drehen die schon durch. Also
So schlimm?
da da brauchst du den gar nicht gar nicht irgendwie mit ankommen.
Mhm.
Ähm ne, d die's da
Arbeitest du für 'n kleinen Betrieb? Ist das ist das die Sache?
Äh, ne, ist 'n Industriebetrieb mit 'n paarhundert Mitarbeitern.
Mhm.
Und, äh, ja da wird's auch 'n bisschen anders gelebt irgendwie. Also, hatte ich vorher auch noch nicht, bin auch noch nicht so lange da. Ich hatte vorher schon mal in großen Industrieunternehmen und, äh äh, gearbeitet für knapp 15 Jahre. Ähm da wurde schon mehr drauf geachtet, ne? Da w da wurden Kurse angeboten, äh, so Gesundheitsschichten hatten wir. Ähm, dann wurden auch immer, äh frisches Obst und so was wurde angeboten, dass die Mitarbeiter halt Vitamine zu sich nehmen.
Mhm. Ja. Ja.
Oha, äh, äh, w äh, äh, wie hieß das, wie haben sie den genannt? Firmen Firmensport oder so was, wo konnte Fußball gespielt werden. Es konnte andere Sportarten zusammen gemacht werden. Es wurden Laufkurse angeboten. Also, eigentlich wirklich wirklich sehr sehr viel, um da irgendwie so 'ne Balance halt wirklich zwischen Arbeit und, äh, der Freizeit, sage ich mal, da irgendwie herzustellen. Oder halt so 'ne Kombination, ne, dass du mit Arbeitskollegen halt irgendwie was nach der Arbeit machen kannst und dich 'n bisschen auslastest und für die Gesundheit. Ja, aber beim jetzigen ist das halt gar kein Thema und wird auch nicht gerne gehört.
Ja. Mhm. Ne weißt du, ich ich meine Erfahrung ist, desto größer die Firma, desto, äh, mehr äh s machen die solche Sachen, weißt du? Aber wenn's 'ne kleinere Firma ist, die ja, denen ist das egal oder wie ges wie du sagst: Wenn man das Thema anspricht, dann lachen sie dich aus oder so, weißt du? Ähm
Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, ist schade. Also aber, w da muss man halt selber schauen, dass man irgendwas findet, w dass einem das alles nicht über 'n Kopf wächst und ja, dass man irgendwie so 'n bisschen in Waage kommt. Ja.
Ja, weißt du, und ich glaube, das das Alter, desto älter man wird, desto mehr wird man dann auch hat man keine Wahl mehr, weißt du, 'n bisschen, ähm, sich mehr frei zu nehmen und nicht so anzustrengen. Ähm, ich habe einfach die Kraft nicht mehr, die ich in meinen 20ern hatte, weißt du?
Ja. Ja, okay, ist aber auch normal, glaube ich einfach, ne? Also ich merke es ja auch bei mir, äh, wenn ich jetzt selber, äh, dran denke, als ich 20 war da hatte ich auch noch nicht die ganzen Wehwehchen, sage ich mal, <chuckles> als jetzt. Also, da merkst du schon, dass du schon ordentlich 'n b bisschen was geknüppelt hast in deinem Leben. Also, wenn ich so an Gelenke und Rücken bei mir denke, ja.
Tja, sag bloß. Ja. Oder auch, wie lange man, weißt du so, äh, sich konzentrieren kann und aufbleiben kann und so. Und, äh, ja, das ist ist 'ne ganz andere Sache. Und weißt du, e ehrlich gesagt, ich habe so viel Energie gesteckt in so viele Jobs, ähm
Ja. Mhm.
Ich habe die Energie nicht mehr und ich habe äh, ich habe i ich will's auch einfach nicht mehr, weißt du? Ich kann da nicht in jeden Job 200% reinstecken und da vielleicht dann 50% rauskriegen, wie's wie's oft war. Und, ähm, n äh, ja, weißt du, da da muss auch da 'ne Balance sein, dass dass, wenn du so hart arbeitest, dass das dann auch belohnt wird.
Ja. Ja genau. Ja, richtig und ich ich gebe immer so das gerne das Beispiel, äh, wie du gerade sagtest, ist so immer 200% gegeben und so. Äh, ist ja wie beim Auto oder in 'ner anderen Maschine. Wenn du immer im roten Drehzahlbereich fährst, dann ist die Maschine irgendwann im im also ist die Maschine kaputt, ne? Und deswegen, äh, ja, w wenn du in jungen, ah, äh, Jahren auch immer v viel arbeitest, dann bist du im Alter vielleicht auch einfach kaputt und deswegen dann musst du mehr auf dich achten. Und wie du schon sagtest, die besser auch mal Energie tanken statt Energie geben, ne?
Mm. Ja. Ja, genau. Und man wird auch sch schlauer, weißt du, wo man seine Energie reinsteckt. Äh, zum Beispiel die Jobs, die so undankbar sind und immer mehr und mehr und mehr verlangen, aber nicht mehr geben. Ähm, die erkennst du dann, wenn du äl bisschen älter bist, sofort und sagst: „Ne, ähm, ist nicht mehr mein Ding. Äh, ich fange es nicht an oder ich ich haue ab“, ähm, weil es einfach nicht mach machbar ist, mehr.
Genau. Mhm. Ja, richtig. Ja. Ja, gut da d die gute Lebenserfahrung, äh, kommt dann halt, ne?
Genau, ich bin wohl 'n bisschen älter als du, glaube ich. Ähm, du hörst dich hier grade an wie 18, aber aber du hast gesagt, du hast schon vor 7 Jahren geheiratet.
N ne, also, da das ist auch schon sehr, sehr lange her, also
<chuckles> Ja, ja.
mehr mehr als doppelt so alt, wenn ich das so mal sagen darf. <chuckles> Also
Oh, da bin ich fast dreifach so alt. Bin, ja 56, also.
Ja okay, ich f i ich ich bin erst 40. <giggles> Habe noch 'n habe noch 'n paar Jahre mehr zu knüppeln. <chuckles>
Oh, das nicht. <chuckles> Du bist ja wie 'n Kleinkind. <laughs>
Ja. Na ja.
Nicht ganz.
Ab und ab ab und zu ja, aber nicht immer. <laughs>
Hey, hör mal zu. Äh, gutes Gespräch. Vielen Dank für deinen ja. Und, äh, noch 'n guten Tag an dich. Tschüss. Tschüss.
Fand ich auch. Danke. Ebenso. Tschau.